Ah, okay. Sì, no vabbè perché avevo interrogazioni, cose okay, perché pure io io ho fatto il liceo e quindi mi ricordano quando avevo l'ansia per l'interrogazione per uhm, magari oppure l'interrogazione a sorpresa, ancora peggio, oppure che ne so, magari non studiavo, consapevole che il giorno dopo c'era la verifica, io non studiavo perché tanto dico: "Tanto non capisco niente." Partivo subito prevenuto. Eh, e quindi mi ricordo che al liceo a volte ho ragionato anche così. Poi però andando avanti verso il quinto, no, quando sapevo che comunque avrei avuto la maturità, quindi certi concetti poi li capivo li capivo in un certo senso. Ehm, tipo informatica
Mh-mh. Certo, sì, sì. No, capisco. Mh-mh. Okay, certo. E sei riuscito a trovare un metodo?
Sì, diciamo dai, cioè ce l'avevo, ma poi e era molto la pigrizia, no. Informatica l'aspetto pratico, quindi proprio scrittura di codici, non non me la cavavo tanto, però potevo studiare e imparare, almeno la parte orale la facevo bene. E quindi, mhmm, ho affrontato un po' i miei mostri studiandola e preso appunti e, mi sono preso una mattinata fatta bene.
Okay. Certo. Certo. Okay. Okay.
Ehm, oggi ancora mi è tornato comunque, cioè quella capacità di mettermi lì zitto e buono a studiare, prendere appunti, fortunatamente
Sei riuscito a mantenerla, okay, certo.
me la sono creata, no, la passione mi ha aiutato a a crearmela.
Certo, okay, okay. No, penso pur'io, diciamo, tutto lo stress che mi sono portata, appunto, durante tutte le superiori, il liceo, ehm, prima lo affrontavo malissimo, perché mi prendeva proprio l'ansia, mi dimenticavo tutto, quindi spesso mi innervosivo anche, perché non riuscivo a ottenere il risultato che volevo. Invece diciamo ora, stando all'università, mhmm, riesco a gestirmela meglio. 1 perché sicuramente le materie mi piacciono di più, sono p molto più indirizzate per quello che voglio fare e quello che mi piace fare.
Mh-mh. Certo. È meno generico, dici?
Sì. Cioè secondo m riesco a mettere lo stress, diciamo, in maniera positiva e farlo diventare produttività. Perché mi metto lì e dico: "Okay, questo serve per proprio a livello lavorativo, s sarà nel nel mio portfolio, deve venire bene, e lo faccio per me e non lo faccio per il voto."
Okay. Mh-mh, okay. Okay, certo, cer
Quindi già cambiare questa mentalità, secondo me, può aiutare molto.